Hi, ich wollte heute mal mit dir reden und zwar, ähm, ja, kämpfe ich seit längerem ja mit so 'nem Art Produktivitätsproblem, würde ich mal sagen, ähm. Und zwar ist es so, dass ich mich halt sehr leicht ablenken lasse und auch egal, wenn es um Arbeit geht oder schon damals in der Uni beim Lernen oder sowas oder auch mit Freunden. Ähm, ich habe da irgendwie nicht mehr so diese Aufmerksamkeitsspanne quasi. Also, mich langweilt das halt dann irgendwie voll oft, nur so eine Tätigkeit zu machen, dann ja, vielleicht kennst du es auch, häng hängt man am Handy oder so währenddessen irgendwie auf Social Media rum und hört dann nur so mit einem Ohr zu, ja, weil ich einfach ich weiß nicht, kriege das, äh, irgendwie nicht mehr, mich so auf eine Sache nur noch zu konzentrieren und mache dann immer so 'n bisschen Multitasking quasi zwangsweise. Und ja, das schränkt halt meine Produktivität enorm ein, weil ich halt dann nicht so 100 % bei der Sache bin also bei dem, was ich eigentlich machen sollte oder machen möchte. Und ja, jetzt war einfach mal die Idee, dass ich dich mal frage, ob du da 'n paar Ratschläge hast, äh, und dass wir da vielleicht gemeinsam was ausarbeiten, dass, äh, ja, das mal wieder 'n bisschen besser wird.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, äh, das können wir gerne machen. Ich glaube auch, das ist so 'n Thema, das betrifft so viele Menschen in der heutigen Zeit, weil, ja ähm, ja unsere Umgebung auch so 'n bisschen so gebaut ist. Also, du meintest ja gerade selber schon, Handy ist dann auch so 'n Ablenkungs, äh, Tool, was du gerne nutzt, und man hat so viel Nachrichten, E-Mails, also so viel, was ja auch das dieses Multitasking irgendwie fördert und gleichzeitig diese längere Konzentration hindert. Aber ich will einfach noch mal 'n paar Fragen stellen, um deine Situation, ähm, besser zu verstehen, und dann können wir uns ja vielleicht 'n paar Sachen gemeinsam überlegen. Ähm, du meintest gerade, du hast das Gefühl, das ist eigentlich bei so allen möglichen Aufgaben so
Gerne.
Also gibt's irgendwie diese Aufgaben, wo du das Gefühl hast, da geht's irgendwie sogar irgend voll gut oder da geht's besonders schlecht, dass man da so 'n bisschen so 'n Gefühl für bekommt?
Ähm, also ich würde so sagen, Au Aufgaben, die so routinemäßig folgen, ähm, wenn ich jetzt irgendwo was keine Ahnung, ich begeistere mich für irgendwas Neues oder sowas. Dann ist es am Anfang halt voll aufregend und man kennt noch gar nix und, ähm, da verfliegt die Zeit dann wie im Flug, aber sobald dann so Routine einkehrt also ich finde, Arbeit ist da halt immer 'n sehr gutes Beispiel. Ähm, ja. Da merke ich's halt dann schon besonders, dass mich das dann irgendwie geistig nicht so 100 % fordert und dass dann mein Kopf so 'n bisschen nach Ablenkung schreit oder nach Auslastung. Ja, und dann schaue ich dann halt irgendwie WhatsApp, äh, oder also oder ich lasse irgendeine Serie währenddessen laufen, arbeite und gucke währenddessen noch auf WhatsApp oder Instagram und, ähm, <chuckles> dann sind so 3 Sachen auf einmal und eigentlich lenkt mich das ja dann nur von der Arbeit ab. Also ich merke, dass ich dann schon 'n bisschen unproduktiver bin, ähm, aber ich kann da irgendwie auch also mein Kopf bringt das nicht mehr zustande, so 100 % Energie dann in eine Sache zu stecken, wenn die nicht neu und aufregend ist.
Mhm. Ja. Ja. Ja, aber gut, das ist ja schon mal 'n guter Hinweis, weil dann scheint ja dein Problem eher so 'ne Langeweile und Routine zu sein und jetzt nicht irgendwie, dass du Angst vor irgend 'ner Aufgabe hast oder so. Ähm. Ich weiß nicht ich glaube, dann ist es vielleicht also mir fallen erst direkt so 2 verschiedene Dinge ein. Das eine ist, dass man seine Routinen so 'n bisschen so baut, dass man seine Konzentration wieder steigert. Das andere ist natürlich, wenn man das Gefühl hat, es kommt ständig auf, ob man langfristig nicht überlegt, sich so 'n etwas fordern fordernderen Job zu sucht, der einem mehr Spaß macht, damit das halt nicht gar nicht so oft ist. Aber, ich glaube, das ist noch mal so 'n bisschen so 'n anderes Thema. Ähm. Es gibt halt tatsächlich Möglichkeiten, diesen also das so 'n bisschen so zu trainieren, damit der eigene Dopaminspiegel besser wird. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus?
Ja? Ähm, die bleibt eigentlich ja relativ gleich, also ich stehe halt auf, äh, gehe ins Badezimmer, mach Dinge, die man im Badezimmer so tut, und, ähm, ja, dann mache ich mir Frühstück. Das ist dann meistens, äh, ja, Joghurt mit Haferflocken, 'n paar Früchten und 'n bisschen Schokoladestücke und Nüsse, ähm, und dann setze ich mich auch schon vorm PC und fange an, zu arbeiten. Also das ist eigentlich so meine Morgenroutine.
Mhm. Ja. Okay. Okay, aber bist du dich an den PC setzt, guckst du dann direkt schon aufs Handy oder nicht?
Ja, also das erste, was ich morgens sehe, ist dann quasi der Handybildschirm, weil ich bleibe dann meistens noch so also, ich habe meinen Wecker immer so gestellt, dass ich so 'n bisschen Puffer habe und, ähm, das kennst du wahrscheinlich auch, dass du halt nicht gleich aufstehen möchtest, wenn du aufwachst, sondern du bleibst erst mal so 'n bisschen liegen und dann nutze ich die Zeit schon mal quasi, während ich noch nicht aufstehe, äh, ja, Nachrichten zu checken, E-Mails zu gucken, 'n bisschen in Social Media rumzuscrollen. Ja, genau, also so läuft es dann.
Ja, also ähm, das ist tatsächlich sehr schlecht für dich. Ähm. Ich weiß nicht, äh, verstehst du so 'n bisschen, wie so Dopamin funktioniert?
Hm, also ich habe schon mal gehört, das es 'n Glückshormon wird ausgeschüttet, aber so wie's wirklich funktioniert nicht. Aber du darfst es mir gerne erklären, wenn du möchtest.
Okay. Ja, also es ist 'n Neurotransmitter. Und wir brauchen ja so verschiedene Neurotransmitter, biologisch gesehen, um zu funktionieren als Tiere, Menschen, wie auch immer. Und Dopamin, das, äh, wird ausgeschüttet, um dich zu motivieren. Also unsere Vorfahren zum Beispiel, die sind dann so jagen gegangen, was ja wahrscheinlich auch 'ne anstrengende Tätigkeit war, und durch diese Tätigkeit ist dann das Dopamin gekommen. Dann sind die halt dadurch irgendwie so drangeblieben. Jetzt ist es in der modernen Welt leider so, wenn man jetzt da auf Instagram oder so rumscrollt, wird schon Dopamin ausgeschüttet, aber das entsteht ja also da hat man sich halt nicht für angestrengt und da hat man so 'n riesigen Spike, äh also das Dopamin geht zu hoch und danach crasht das wieder. Das heißt, dass man sich danach viel schlechter konzentrieren kann. Also stell dir vor, zum Beispiel, du warst auf 'ner Party, du hast getrunken und am nächsten Tag bist du verkatert. So in der Art kann man sich das vorstellen. Und, ähm, deswegen ist so ein Tipp bei solchen Sachen: Die erste 1/2 Stunde des Tages wirklich gar nicht aufs Handy zu schauen.
Mhm. Mhm, also du meinst quasi, ich habe so 'n bisschen, äh, Dopaminüberschuss dadurch, dass ich halt mich die ganze Zeit belohnen kann, ohne eigentlich was dafür zu tun?
Ja, genau. Also in dem Moment, wo du das Handy nimmst, wird es, ähm, hochgeschossen, aber danach crasht das halt auch wieder so runter. Also, dann hast du danach zu wenig davon, um 'ne wirklich schwierige Aufgabe zu machen oder 'ne Aufgabe, die du halt nicht ganz so cool findest. Ähm, und was du stattdessen jetzt machen könntest morgens also, ich weiß, das ist schwierig. Ich verstehe das natürlich, wenn man sich halt so daran gewöhnt hat. Aber dass man halt nicht morgens als Erstes zum Handy greift, sondern irgendwie, keine Ahnung wenn du jetzt die Snooze Taste benutzen willst, das ist halt deine Sache so. Aber dann steht man irgendwann auf, macht sein Bett, geht ins Bad, wäscht sich das Gesicht und so weiter und versucht halt irgendwie diese erste 1/2 Stunde des Tages nicht aufs Handy zu schauen. Könntest du dir das vorstellen?
Ja, also wenn's zuträglich ist, dass, äh, meine Produktivität sich dadurch steigert und ich das Problem so 'n bisschen in Griff kriege, dann, äh, wär's natürlich 'n Opfer, das ich ja, bringen würde. Ich meine, es schränkt jetzt auch nicht, ähm, ultra krass ein, ob ich jetzt quasi einfach 'n bisschen noch vor mich hindöse oder in ins Handy schaue. Macht ja dann, glaube ich, auch gar nicht mehr so den großen Unterschied. Also das könnte ich mir auf jeden Fall eingehen lassen, quasi, dass ich da drauf achte, dass ich am Vormittag nach dem Aufstehen nicht direkt aufs Handy schaue. Vielleicht lege ich's dann auch einfach in die Küche oder so, dass ich gar nicht in die Versuchung komme. Ähm, das kann ich auf jeden Fall probieren, ja.
<clears throat> Du könntest das halt so 7 Tage ausprobieren und gucken, ob, ähm, du halt 'nen merklichen Unterschied merkst. Und, ähm, <coughs> natürlich, du meintest ja gerade auch so Nachrichtenlesen also klar will man das, ähm, aber fürs Gehirn ist es viel viel besser, wenn du dir irgendwie 'ne feste Zeit setzt und vor allen Dingen halt eben nicht diese erste Zeit nach dem Aufstehen, sondern vielleicht weiß nicht, nachmittags zu deinem Kaffee oder so. Und dann kannst du da wirklich ganz ohne schlechtes Gewissen deine Nachrichten lesen oder was auch immer du gerne da machst auf Social Media aber halt einfach nicht direkt nach dem Aufstehen. Ich glaube, das ist schon mal so 'n guter Schritt.
Mhm. Also, quasi mir so 'ne Art Tagesplan zu setzen, wann, ähm ja, wann ich 'n Smartphone benutzen darf und wann nicht. Also, meistens halt dann wahrscheinlich in Pausen, hast du gesagt? Also, auch in der Arbeitspause dann einfach, äh, darauf achten, dass ich nur da das Handy dann nehme. Ähm, meinst du, das wird dann helfen, wenn ich es dann einfach auch gar nicht im Raum habe? Also klar, dann ist der Zugriff halt, hm, nicht sofort da. Andererseits, äh, kriege ich dann halt auch nicht mit, wenn mich wer anruft. Also, hast du da vielleicht irgend 'ne, ja, praktikable Lösung? Gibt's da irgendwie Apps oder so was, die da so 'n bisschen aufmerksamkeitsfördernd, äh, wirken, oder Social-Media-Zugangs-Sperren?
Ja, es gibt auf jeden Fall solche Apps, ich weiß gerade den Namen davon nicht, aber es gibt da mehrere Sachen, also, sowohl für den Laptop als auch fürs Handy, dass man dann so bestimmte Seiten da eingibt, die man nicht, ähm, benutzen darf. Dann kann man immer noch was googeln, wenn man jetzt was für die Arbeit nachgucken muss, aber hat halt nicht dieses, ähm ja, dass man dann da auf einmal bei Instagram ist oder so. Ähm, also, äh, ich meine, das ist natürlich schwer, wenn man sich an so was so gewöhnt hat. Das ist ja wie so 'ne Abhängigkeit, von der man dann quasi loskommt und also, ich würde dir empfehlen, halt nicht so megastreng zu dir sein ähm, sondern einfach so schrittweise Veränderungen zu machen. Also, weiß nicht, wenn du das halt nachmittags irgendwann willst, so, dann kannst du's ja auch nehmen. Aber du kannst vielleicht einfach erst mal jetzt so 7 Tage das mit dem Morgen versuchen und auch einfach so 'ne feste Zeit mal ausprobieren, wo man dann ganz ohne schlechtes Gewissen sich das alles angucken kann.
Ja, ist auf jeden Fall 'ne gute Idee, die ich mal umsetzen könnte. Also, grad 's Smartphone, das immer griffbereit in der Hosentasche ist, äh, verleitet ja einen immer eigentlich dazu, sich so ein bisschen abzulenken, kennt, glaube ich, jeder <chuckles> aus der Schulzeit. Ähm. Ge meinst du also, ich habe schon mal was von Achtsamkeitsübungen gehört. Meinst du, das bringt vielleicht auch was, um, äh, wie du sagst, den Dopaminspiegel mal wieder 'n bisschen zu normalisieren und meine Aufmerksamkeitsspanne, ja, wieder 'n bisschen, sage ich mal, äh, zu verlängern?
Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, so Achtsamkeit oder, äh, Sport zum Beispiel hilft auch bei so was, weil Sport ist ja genau so was wie quasi so 'n Mammutjagen, also 'ne anstrengende Tätigkeit und nicht dieses schnelle Dopamin. Ähm, ich weiß nicht, wie deine Pausen sind. Also, arbeitest du eigentlich immer von morgens bis abends durch oder machst du so 'ne vernünftige Pause?
Also, die Mittagspause ist auf jeden Fall drin, da, äh, brauche ich danach, äh, auch was zu essen. Die geht dann halt meistens so ungefähr 'ne Stunde lang. Ja, und zwischendrin halt genau diese typischen „Ich hole mir mal kurz 'n Kaffee, äh, Pause“, aber genau, ansonsten halt 'n ganz normaler Arbeitstag, wie man ihn so kennt.
Ja, das ist gut. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall gut, dass du da dir vernünf dir 'ne vernünftige Mittagspause, ähm, nimmst, weil ich glaube, wenn man halt nur durcharbeitet beziehungsweise dann zwischendurch immer wieder aufs Handy guckt, das macht's auch nicht besser. Und vielleicht, wenn, äh, wenn du an 'nem Tag merkst, es ist ganz schlecht, was auch hilft, ist Kälte. Also dann könntest du entweder einmal um den Block laufen oder 'ne schnelle kalte Dusche.
Mhm. Also, das habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, einfach mal, äh, kalt zu duschen. Also, um Block laufen, ah Laufen mache ich gar nicht so gerne, aber so 'ne kalte Dusche kann ich mir, ja ja, schon eher vorstellen. Soll ja auch gesund sein, habe ich gehört, quasi?
Ja genau, es gibt doch jetzt diesen, äh, Trend mit dem Eisbaden, mit dem Wim Hof und so, aber das ist tatsächlich sehr gut für den, äh, Dopaminhaushalt. Also wenn man mal merkt, es geht gar nichts, kann man entweder kalt duschen oder auch einfach nur so 'n bisschen kaltes Wasser ins Gesicht und über die Handgelenke. Das hilft manchmal schon, um einen so 'n bisschen aus diesem Trott rauszuholen.
Okay, also das merke ich mir auf jeden Fall dann, äh, für den Moment. Danke, dass du dir das angehört hast und mir diese hilfreichen Tipps, äh, mit auf 'n Weg gegeben hast. Ich werde die mal ausprobieren und dann hoffe ich, dass sich da meine Aufmerksamkeitsspanne wieder 'n bisschen, ja, verlängert. Vielen Dank dafür.